ใช่ ออกไปพบคนแล้วทำอะไรให้ดูแบบตลก ๆ ดูแบบน่าทึ่งมาก
อ๋อ ปกติแล้วผม จะ แบบว่าล้อมรั้วอย่างดีเลยครับคุณ Hat แต่ก็มีจังหวะ ที่แบบว่าพาออกไปไร่นาบ้าง แต่มันเคย มี เหตุการณ์ที่ผมอะเคยแบบ ปล่อย น้องหลุดไป แล้วแบบว่ามันจะมี หมาไทย ของบ้านผมเนี่ยไป ไล่ คนขี่จักรยานล้มไง แล้วทีเนี้ย ผมถึง ตามมา ผม ก็รับผิด ชอบนะ ก็คือ เออ ก็พาเขาแบบไปคลินิก อะ และ แล้วก็จ่ายตรง ค่าตรง ค่ายงค่ายาให้เขา แต่ ผมมานึกกลับกันว่า ถ้าเคสนั้น มันเป็นมอเตอร์ไซค์อะ แล้วเขาล้ม แล้วเขาเป็นอะไรขึ้นมาอะ หรือว่า เขาเสียชีวิต หรือว่า เขาบาดเจ็บหนัก ๆ อะ เราก็ไม่ ได้เป็นคนมีตังค์อะ ผมก็เลย แบบ สำนึกได้ว่า เฮ้ย เราต้องรอบคอบกว่านี้ในการแบบว่าเลี้ยงน้อง แล้ว ให้ แบบอยู่ ในรั้ว ให้เป็นที่เป็นทาง ห้ามปล่อย แม้แต่วินาทีเดียว ถ้าเราไม่อยู่ อืม ผมก็เลย กลัว ก็เลย แบบว่า เอ่อ น้องจะออกก็ต่อเมื่อผมออก ออกจากบ้าน พา พาน้อง ๆ อะไปที่ทุ่งนา อืม ก็คือมีสายจูงนั่นเอง
ครับ อ๋อ ครับ ครับ อืม ครับ ครับ ครับ <chuckles> ครับ อา ครับ ครับ ครับ ครับ อ๋อ ครับ อืม ครับ อืม ครับ ครับ อืม อืม ครับ ครับ ครับ ครับ อ๋อ อันนี้เห็นด้วยเหมือนกัน ของผมก็นักวิ่งเหมือนกัน ก็ต้องเอา พา พาไปจูงเหมือนกัน ไม่งั้นไม่ไหวเหมือนกันครับ
อา ครับผม อา ครับ ใช่ ใช่ครับผม
อืม ครับ แต่ของผมยังไม่ถึงกับขั้นแบบไป หรือ ชนเขาล้มหรือปาดหน้า แต่ว่าไปงับไก่เขา ใช่ เป็นงับไก่เขา หนักกว่าเดิมอีก
อะฮะ ไป ไปไล่ ไม่ ไม่ไปไล่ใคร ใช่ไหมครับ? <chuckles> งับไก่ เออ งับไก่
อา ใช่ แต่เขาก็โชคดีนะ เขาก็ไม่ว่าอะไร เขาบอก "เข้าใจ" อา เพราะว่าไก่ที่เขารัก จริง ๆ ก็ใส่ซุ้ม ไว้ เขาไม่ปล่อยเที่ยวหรอก เขาบอกอย่างงั้น
อ๋อ ครับ ก็ดีไป อ๋อ ครับผม ของผม ยัง ที่ไม่ มันไม่เคยไปไล่ไก่หรือว่าไปกัดไก่เขา ถือว่า ยังดี แต่ก็ไม่ อึ อึ อึ แต่ก็ไม่อยากเสี่ยงเหมือนกัน เพราะว่าถ้าเราปล่อย ให้มันคลาดสายตา มันอาจจะแบบ ว่า กัด เมื่อไรก็ได้ อืม
อา <chuckles> ครับผม โอ้ ครับ ครับ ครับ ใช่ คือเราไม่รู้ว่าน้องหมาเขามองว่า เป็นศัตรูหรือเล่นน่ะ แต่ว่าเขาเล่นเต็มกำลังอยู่แล้วเนาะ หมาตัวเล็ก ตัวใหญ่มีค่าเท่ากัน เพราะว่าเขาก็เล่นเต็มกำลังเหมือนกัน
ใช่ ใครอยู่ไง อืม ใช่ ๆ ผมกลัวแบบ ใช่ครับผม ผมกลัวแบบ ไปงับคอ ทีเดียว แล้วแบบไก่เขาหัก มาเนี่ย ถ้าเกิดว่า เป็น ไก่ชน นี่ โอ้โฮ ราคาแบบ ครึ่งแสน อะไรอย่างเงี้ย เออ ผมก็ ไม่ไหวเหมือนกันคุณ Hat อืม
อืม ครับ ครับ <chuckles> นั่นแหละครับ นั่นแหละครับที่ผมเจอ <chuckles> งับทีเดียว เลย งึบ เลย เออ ครับ โอ้ แล้วเราก็ไม่รู้เนาะว่า เขา เราก็ไม่ได้เป็นแบบพวกเล่นไก่เหมือนกันเนาะ แต่ขมถือว่า โชคดีแล้วกัน ที่ว่า เขาเลี้ยงไก่ข้างนอกแล้วเขาไม่ถือสา ไรเงี้ย
ใช่ ครับผม อ๋อ หมาย หมายถึงเขา เขาเลี้ยงไก่ข้างนอก แล้วเขาปล่อยเดินเพ่นพ่านเข้ามาในบ้านเราหรือเปล่า? คุณ Hat
เออ ครับ อ่า บ ข อ่า มันหลุดออกไปครับ หลุดออกไป ไปบ้านเขา ใช่ แต่เขาก็ เอ็นดู สัตว์นะ เขาก็บอกว่า "ถ้าเกิด ไปกัด ไอ้ตัวที่อยู่ในซุ้มอะ ไอ้นั่นน่ะ เขาปรับเราหลักแสนแน่ ๆ" เพราะว่าไก่เขาเนาะ แต่เขาบอกว่า "ข้างนอกเขาไม่ว่ากับเรา เขาก็รู้สึกผิดเหมือนกัน" เพราะบางครั้งที่เขาไม่พอ ต้องปล่อย
อ๋อ หลุดออกไป ใช่ไหม? อ๋อ อา ครับ อา ครับ อืม ครับ อ๋อ เพราะว่า มันปล่อย ป เดินเพ่นพ่านไปเอง ใช่ไหม อ๋อ เข้าใจ แล้ว อา ขออภัยครับ คุณ Hat สุดท้าย นี้ ต้อง ขอบคุณ คุณ Hat มาก ๆ เลยนะครับ ที่มาแชร์ ประสบ การณ์สัตว์เลี้ยงแปลก ๆ ในวันนี้ ผมรู้สึกสนุก มากเลยครับคุณ Hat
ใช่ อะ น่า ใช่ครับ ถูกต้อง ครับ ครับ เช่นกัน เช่นกันครับ สนุกมากเลยครับ ไงขอบคุณมากนะครับ สวัสดีครับ
ขอบพระคุณมากเลย นะครับ ครับ สวัสดีครับ